Ừm, mình nghe bạn nói á, thì mình thấy là bạn đang, ơ, ở trong một cái vấn đề là hông có biết như thế nào để mà có thể tăng cái sự tập trung hơn trong công việc cũng như học tập, đúng hông bạn? Ừ, tại vì bình thường là mình đang thấy là bạn đang phải đối mặt với nhiều cái sự phân tâm á, kiểu như, đôi khi không phải là đến từ cái bản thân của bạn, mà đến từ bên ngoài nữa, đúng hông? Ừ, đang ngồi làm gì đó, đang tập trung đang đang tập trung cao độ mà tự nhiên lại có người kêu mình, hay là tự nhiên có một cái công việc khác xen ngang á, thì đúng là nó làm cho mình rất là khó để mà quay lại cái sự tập trung cũ luôn á. Ừ, vậy cho nên là, ừm, bạn ơi, nhiều khi á, hông biết là cái sự mất tập trung đó và những cái sự xen ngang á, nó thường đến từ bên ngoài hay là đến từ bên trong cái cái cơ thể của bạn? Kiểu như là, bạn, ừm, muốn tự muốn làm cái kia, hay là ở bên ngoài nó tác động vào nhiều hơn á bạn?
Ừm, đúng rồi nè. Ừm, chính xác đó. Ơ, thật ra á, là cái vấn đề là, giống như là, ở bên ngoài á, nó là cái yếu tố đầu tiên mà tác động đến mình à bạn. Tức là ví dụ như là shipper mà gọi điện cho mình á, là mình sẽ xuống lấy hàng, đúng hông? Nhưng mà khi mà lấy hàng lên rồi á, thì thay vì là để đến cuối ngày, cuối giờ mới khui thì mình cũng, kiểu, lấy cái tay ra táy máy: "Trời ơi! Hông biết mình nhận được gì?" Thế là mình khui luôn, thế là lại mất thêm 15 phút, 20 phút nữa. Xong rồi á hả, mỗi một lần á, mà mình, gọi là, à, làm việc á, mà có ai nhắn tin cho mình á, là mình nghĩ là "Uầy! Mình sẽ kiểm tra tin nhắn một tí thôi, 2-3 phút là xong." Nhưng không, lần nào á, mà mình kêu là mình kiểm tra tin nhắn nó cũng phải là 20 phút, ba xong hết trơn hết á, cho nên mình thấy là cái chuyện này á, nhiều khi là nó tới từ cả hai luôn.
Ừm. À, khui luôn, ừm. <chuckles> Ừm. Ồ, thiệt sự luôn á, tại vì cái vấn đề mà bị xao nhãng bởi cái điện thoại hay là những cái việc xung quanh á bạn, nó cũng là một cái việc rất là hay xảy ra với mọi người thường ngày luôn và mình nghĩ là bạn cũng hông có nên h quá lo lắng về cái vấn đề này đâu nha, tại vì là mọi chuyện đều có cái cách, ừm, hết á. Ừm, cho nên là bạn cũng đừng có lo lắng quá. Ừ, vậy cho mình hỏi nha, bạn có bao giờ mà, kiểu như, thử đặt ra cho mình những cái khoảng thời gian cố định để mà làm việc hông? Hay là, kiểu như là, bạn vẫn đã từng bao giờ mà mình đặt ra nhưng mà l lại phá vỡ nó chưa á bạn?
Ừm, vậy á hả?